E betul betul betul. Nah, kalau ini jujur nih, ini film ini bikin kamu sedih, nggak?
Mhm. Oh, ada dong. <chuckles> Itu cu perasannya campur aduk banget, Kak, di film itu. Aku seneng ada yang senengnya, ada sedihnya gitu ya. Terus, eee, ketika ada yang mereka juga sempet kayak apa ya, berantem dan akhirnya si suster ini sempet kan kalau nggak salah, kembali lagi ke biara, eee, se sak beberapa waktu, gitu. Yang akhirnya disusurin sama anak-anaknya
Atau bikin kamu gimana nggak? Ah hah, coba gimana gimana? Iya. A a berarti ada ada ada alur penolakannya juga ya, di scene-nya?
Ada, ada ada. Ya itu juga, apa ya, eee, semuanya itu kayak campur aduk, Kak, di dalam film itu. Jadi kayak, satu film aja, tapi mengena semua sisi, gitu loh Kak.
Mhm. Sis, kayaknya itu film yang cukup bagus kayaknya, ya? Nggak, soalnya jarang loh, sekarang film-film yang mengangkat tema-tema seperti kehidupan yang mungkin, apa ya, memang, ya namanya film pasti didramatisir ya, kan? Tapi, ada ada nilai-nilai mungkin tuh.
<chuckles> Betul betul betul. Kalau yang ini heeh, tapi kalau yang ini buat aku tidak lebay, Kak. Maksudnya kayak masih proper aja, gitu loh. Jadi emang sesuai jalan hidup tuh, emang ternyata bisa ya, begitu, gitu. Nggak sampai kita tuh, kayak mungkin kalau kita nonton sinetron Indonesia, "Kok gitu-gitu amat sih, jadi orang?" Kan ada ya, kayak itu, aku suka tuh tum jauh jauh, heeh, jauh banget dari itu. Tapi ada nilai
Mungkin ini, nggak jauh-jauh ya, jauh lah, ya, mhm. Jadi masih mhm, jadi ada ada ada nilai-nilai keluarga di situ ya, kan itu kan, jarang loh film zaman sekarang yang yang yang memberikan nilai seperti itu, ya kan?
Iya. Betul banget, Kak. Oh, heeh, benar benar. Tapi itu filmnya udah lama banget, Kak. Jadi kayak, Julie Andrewsnya kalau nggak salah, barusan meninggal tahun kapan, gitu deh, Belum lama kok, Kak. Kayak 2003 gitu, eh, 23 gitu, kalau nggak salah.
Oke. Ya tapi maksudnya gini loh. Maksudnya, <tsk> memang, eee, film-film yang mengena pada pada diri kita tuh, memang pa mau disadari atau enggak, pasti ada sedikitnya ada ada relevansinya gitu. Karena jalan hidup kita, gitu, ya nggak, ataupun mungkin kamu pengen jadi <chuckles> itu gimana mungkin iya, heeh, atau kamu pengen keluar dari yang situasi kamu yang hari ini, mungkin itu sebenarnya kan, eee, film itu representatif loh, serius. Seperti juga anak tuh, pengen heeh, gimana?
Mhm. <chuckles> Oke. Heeh heeh. Jadi apa? Oh. Mmm. Oke. Lah?

Jadi di situ ada ada, cinta yang, eee, apa, di tema set filmnya itu mungkin peperangan ya. Mmm, dan ada hubungannya sama anak-anak juga ya, mungkin ya, empati udah pasti di situ dimainkan. Berarti dramanya ini kena banget sama kamu ya?
Mhm, mhm. Betul. Betul. Betul banget, Kak. Karena apa ya, lebih menggambarkan tentang keluarga, jatohnya kan akhirnya kayak si suster ini karena pelan-pelan mencoba masuk akhirnya mereka dia eee, dia sa dianggap keluarga, gitu ya. Dan ketika itu su eee, apa ya, ketika perang dan mereka tuh kayak melarikan diri, gitu, semua, sekeluarga itu, eee, lolos gitu loh, Kak. Nah, itu juga, eee, sebenernya ceritanya mungkin simpel, tapi aku seneng ketika, eee, disorot gitu ya, eee, ceritanya tuh si suster ini kayak disoroti, karena kan sebenernya ketika dia mau masuk tadinya ke biara, itu tujuannya kan mau jadi suster. Cuman ketika ditugaskan untuk bertugas di keluarga itu untuk bantu-bantu kayak, sebenernya itu kalau nggak salah hukuman deh buat dia tuh, karena dia nggak pernah mau nurut juga, eee, dengan aturan di biara, gitu ya. Jadi sama si suster kepalanya itu <chuckles> heeh, i sama suster kepala itu dipekerjakan di situ kayaknya, diperbantukan cuma maksudnya supaya mungkin tadi, niatnya supaya disiplin ya, karena si kapten ini terde terkenal disiplin, gitu. Dan dia butuh bantuan untuk anak-anaknya, karena, eee, istrinya tuh meninggal kalau nggak salah. Jadi, eee, si suster yang ini, dibantu diperbantukan di sana dan pelan-pelan tuh dia kayak mengham mengambil hati anak-anak, dan akhirnya bisa, apa ya, mengatur si anak-anak ini, gitu.
Mmm, ada ada jiwa-jiwa pemberontak juga nih, susternya ya? Mhm. Ih. Jadi mungkin dalam ceritanya itu sampai si kaptennya ini, eee mungkin terkesima dengan perubahan anak-anaknya mungkin ya kan, semenjak, eee, dipegang sama si suster ini, ya kan. Kalau kamu lihat kayak gitu <clears throat>
Mhm, mhm. Betul betul. Ya. Apa tuh?
pal bilanglah ini cerita yang cerita nyata, ah bilangnya. Kamu mau nggak di posisi si suster itu?
Mhm mhm. Waduh. <laughs> Apa ya? Oh, iya iya iya, heeh heeh.
Bener, pisan. Nah nah, ini kan cerita ini kan cerita andai, ini kan namanya juga film, film mana ada yang asli. Itu i cerita andai, mau nggak tuh?
Heeh.